En unutulmaz seyahat deneyimini paylaşabilir misin lütfen?
Ya, o noktada benim aklıma ilk, böyle, Erasmus için hatta ilk defa da yurt dışına o zaman çıkıyordum. O geliyor aklıma. Böyle, ilk defa yurt dışına çıkacağım, eee, hatalı çıkmışım. <chuckles> Böyle, saçma bir rota çizmişim kendime, hatalı dediğim de rotayı çok yanlış yapmışım bence.
Hı hı. Evet, yani, hani, i eee, hatalı çıkmışım dediğin, eee, g adres karıştırmak, yanlış uçak planı yapmak gibi bir rota mı?
Yok, aslında, yani, ilk defa yurt dışına çıktığım için direkt benim Polonya'ya, işte, Erasmus yapacağım yere gelmem gerekiyordu. Ben bilet ucuz diye Viyana'ya indim. Oradan otobüsle, işte, Katowice'ya geçtim buradaki bir tane şehre. Oradan bir de trenle, işte, o okuyacağım şehre gitmem gerekiyor. İşte, üniversitenin ol gibi, yani, ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Yani, İngilizcemin Tabii, tabii. İngilizcemin varlığından da çok emin değilim, ya, kullanamamışım, tabii, biliyorum da
Hı hı. Tamam. A! Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Bir heyecan. <chuckles> Evet.
yani, cebimde de şey yok, yerel para birimi yok, kartım çalışıyor mu, onu da bilmiyorum, internetim yok vs. yani
Ay, evet, gerçekten, yani, e e çok gergin bir durum ba bahsediyorsun. Tabii, ailene, falan, hani, te cep telefonu, hani, onlar, tabii, ulaşabiliyorsun.
Evet. Ya, orada da şey oldu, ben tabii bizim a işte, aileme demedim, böyle, zorlanarak gideceğim falan diye. Hani, bir bütçem var, oradan, işte, 1.000 lira daha az para vereyim. O zaman 1.000 lira da güzel paraydı. Eee, dedim onunla, hani, başka yeri gezerim, ileride, o parayla bir şeyler yaparım, işte, gece kulübüne giderim, eğlenirim falan. Eee, öyle düşünüyordum ama, yani, eee, bana da çok güzel bir <laughs> tecrübe oldu bu.
Hı hı. Evet. Hı hı. A, çok güzel, harika. Peki, bu tecrübeden biraz bahseder misin? Hani, şu anlamda güzel, bunu tecrübe olarak alman, belki de o anda bir ders aldığın için, hani, sonrasında yurt dışında yaşamak, belki başına çıkı gelecek başka hikâyelerle ilgili hazırlıklı olmak anlamında belki ilk deneyimi böyle yaşaman, hani, senin açından iyi olmuştur aslında. Eee, peki, ne yaptın? Hani, bu durumda, ımm, hani, heyecan, panik, bir gerginlik hâli, sonrasında nasıl bir planlama yaptın?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Hıı. Ya, orada ilk indim mesela, şeyde sıkıntı yoktu. Eee, indim. İşte, sıraya girdim. İşte, geçtim pasaport kontrolünü, orada bir problem yoktu ama ondan sonra şey oldu. Eee, o havalimanından şehir merkezine, benim otobüse bineceğim yere gitmem lazım ama internetim yok. İşte, çevrim dışı harita var, çok güzel. Yanımda da bir arkadaşım var bu arada, çok yakın bir arkadaşım. İkimizde de internet yok. Yani, şu acemiliğe bir bakar mısın, yani, o noktada. Sonra hemen, işte, oradan bir tane kıza ben yardım istedim. Bize bilet almamıza yardımcı oldu vs. İşte, "Bir, şu trene binin." dedi. Eee, ondan sonra yanlış trene binmişiz. Kızlarla aynı trene bindik.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. O! <chuckles> Hayır, orada da yine yanlışlık devam ediyor. Ve de, hani, 2 kişi olmanız da zaten, eee, ayrıca, hani, ikisi ikiniz de aynı hatayı yapabiliyorsunuz.
Tabii, tabii. Ya, birbirimizi takip ediyoruz. İkimiz de ilk defa yurt dışına çıkmışız. Benim yine ben İngilizcem var diye biliyorum. Arkadaşım hiç kendine güvenmiyor o konuda. Hep ben konuşuyorum falan. İşte, kızlarla aynı trene binmişiz, orada bir daha bize yardım ettiler. İşte, "Şu, eee, şeye, metroya binin, sonra bir sonraki metroya binin." gibi, böyle, 2 tane metro değiştirdik orada. Eee, onların telefonundan, işte, interneti açtılar, baktık. Eee, ekran görüntüsü aldık falan. Nereye gideceğimiz belli. Gittik orada, işte, otobüs bindik. O zamana kadar, işte, bir şekilde hallettik orayı mesela.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Ha, çok güzel. Orada aslında yine bir deneyim kazanma, hani Bu arada yalnız olsaydın mesela, hani, böyle bir senaryoda ne yapardın, ne hissederdin? Şimdi, hani, bu senaryoyu bir de yalnızlıkla düşünürsek, nasıl olurdu bu?
Evet. Hı hı. <chuckles> Eee, oturur ağlardım, ya. <chuckles>
Gerçekten mi? Yani, o kadar, eee, hani, stresli olduğun bir şey yaşadın. Peki, eee, sonrasında, hani, nasıl ilerledi, süreç ne oldu?
Hı hı. Orada işte, eee, akşam saatiydi biz işte, Katowice'ya indik. Ben, hani, internetten baktım biliyorum, oradan, işte, Katowice'dan yaşayacağım şehre giden bir şey var, tren var biliyorum. Ama bilet nasıl alınacak onu bilmiyorum. Çünkü orada su almaya çalışıyorum. İşte, Polonya'nın para birimi zloty, benim cebimde euro var, Viyana'da kullanmışım. Euro veriyorum, kabul etmiyorlar. Hani, şimdi Türkiye'de olsa bir suya €1 versen adam havada kapar gibi geliyor bana, hani, biraz daha baktığın zaman.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. A a, evet. Yani, değil mi? Çok enteresan, hani, baktığında, eee, peki, eee, yani, hani, bu para işinde, böyle, birazcık şey var mıydı, tedirginlik, eee, var mıydı? Hani, hissederek, yetmezse paramız, ne yaparız ya da paranın çalınması, mesela para da ayrı bir panik, orada ne yaşadınız?
Hımm. <chuckles> Ya, öyle çalınma noktasında bir panik yoktu, hani. Ben, iii, İstanbul'da büyüdük arkadaşımla, biraz daha, hani, çevremize dikkat etme noktasında aşinayız tabii, onlara da. Iıı, orada da, işte, gittik, ııı, bilet almadan trene binme gafletinde bulunduk. Orada, iş
Hı hı. Hımm. Anladım. Ya, gerçekten mi? Orada peki, bir cezası, hani, sizin trenden indirilmeniz, öyle bir şey, hani, gelip soruyorlar mı, ne oldu?
Evet. Evet. <chuckles> Ya, ben orada, işte, "En son perona binelim." dedim. Hani, oraya birisi gelirse de, hani, eee, bir şekilde, ha hallederiz gibi. Normalde cezası var ama trende de bilet alınıyormuş mesela. Ben Polonya'da yaşadıktan sonra onu öğrendim. İşte, binin, iii, gruplarda, WhatsApp gruplarında çok korkutmuşlardı bizi orada. Eee, işte, yakalanırsanız çok büyük cezası var falan, diye. Orada, işte, hemen trenden indik biz, ııı, yakalanmadan. Bir durak gitmiştik ama bir indik köprü altı bir yer. <chuckles> Yani, internet de yok. Çevrim dışı haritadan baktık, yakında bir hastane var. Gittik, hastane kapalı gibi, böyle, aslında, orada da yine problem yaşamıştık yani.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. O! Hı hı. Eee, burada gerçekten bütün bu serüven, bu yolculuk hepsi bu, ııı, ilk gittiğiniz an başında mı oldu her şey, yani ilk yaşadığınız an? Iıı, yani, eee, gerçekten çok enteresan. Peki, her şeyin bu kadar olması bir tesadüf müydü? Hani, şaşkınlık mıydı? Neydi mesela oradaki his sence?
Evet, evet. Yani <chuckles> Ya, açlık, susuzluk, yorgunluk. Ya, zaten mahvolmuştuk orada. Benim ondan sonra burnumda falan bayağı sivilce çıktı stresten, yani. Bir de gece saati, hiç kimse de yok etrafta yani, öyle bir gerçek de var orada.
Hı hı. O! Anladım. Eee Evet, yani, hani, eee, çok stresli bir, ııı, hâl de, yani, eee, arkadaşın da aynı durumda mıydı? Hani, birinizden birinin sakin olması, birinin teselli edebiliyor olması, hani, böyle bir durumda kim daha iyiydi?
Hı hı. <chuckles> Evet. Ya, ben, daha sakindim o konuda. Arkadaşım, yani, şey diyordu, "Sen olmasan ben burada ne olurdum bilmiyorum." falan filan. Hani, böyle, birbirimize şey yapıyoruz ama ya ondan sonra, işte, yürüyorduk biraz, polise denk geldik. Ben, hemen polise böyle el salladım, geldi yanımıza. Hani, dedik, "Biz burada kaldık, ııı, bari ana tren istasyonuna gidelim, nasıl gideriz?" Orada da bir tramvay varmış, işte, ama dedik, "Hani, bizim bilet alacak paramız yok. Ya, var ama yok. Yani, o çevrilmiş paramız yok, açık bir yer de yok." İii, "Binin bir şey olmaz." Bindik, bir şey olmadı.
Hı hı. Anladım. Evet. Hıı. Evet. O! Çok enteresan. Peki, hani, eee, tedirgin edici de bir durum bir baktığında. Hani, bunlar, yaşanan gece saati mi?
Evet. Tabii, tabii. Gece, eee, 12-1 gibi, yani, artık, ııı, hiçbir yer açık değil. Zifiri karanlık. Avrupa'da zaten o saatlerde, hani, Türkiye'ye göre baktığımız zaman geç saatte açık kalan dükkân sayısı sıfıra yakın yani.
Hımm, anladım, anladım. Peki, sonrasında, hani, bunu nasıl atlattınız? Iıı, çünkü, hani, bu, hani, gideceğiniz yere ulaştınız şimdi, ııı, hani, orada bir sakinleşme hâli ne kadar zaman aldı?
<chuckles> Evet. <chuckles> Ya, işte, ana tren istasyonu da kapalı tabii, işte, sıcak bir de, kışındı aynı zamanda. Elimizde valizler, işte, yirmişer kilo, sırtımızda 6-7 kilo çanta falan, zaten bitkiniz. Eee, orada Wi-Fi vardı, işte, internet vardı. Ben, hemen girdim, işte, Booking diye bir site var orada, işte, otel falan, işte, oda tutabiliyorsun. Ben, hemen yakındaki bir otelden, hani, parası neyse artık kartı girdim, eee, tuttum. Gittik otele, işte, o valizleri sürüye sürüye. Bir gittik, ben ertesi güne almışım. <laughs>
Evet, hı hı. Evet. A! Gerçekten mi? Burada peki, dilin etkisi var mı? Hani, dilden bahsettiğin için soruyorum. Çünkü, ııı, dille ilgili acaba bir yanlış anlama, o anda panik olma hâli, ne olabilir?
Evet. Hıı. Ya, orada bence ben o yorgunlukla tarihe çok dikkat edemeden, bir de tam, böyle, gece saat de geçmişti ya, hani, on iki yani, 12.00'den öncesi ve sonrası arasında tam 1 gün sayılıyor ya. Hani, bence orada ben bir problem yaşadım. O o günü yaşıyormuşum gibi, yani, mesela 13'ünden 14'üne geçmişim gibi oldu orada. Eee, sonraki güne almışım onu, eee, gittik otele, dedi ki, "Boş odamız yok zaten. Yarına almışsın sen." Oradan, işte, tekrar o yolu, ııı, tren istasyonuna geri yürüdük falan. Yani, aslında <chuckles> yorgunluktan, hani, çok bitkindik.
Hı hı. Evet. A! Anladım. Hı hı. A! Evet. Yani, biraz o, eee, belki o seyahat eğer ilk başta söylediğin gibi planlansaydı bu kadar yorgunluk olmayacaktı. Biraz onun da etkisi olabilir, hani, biraz açlık, heyecan, panik, korku ve yorgunluk. Eee, sonrasında peki, hani, güldünüz mü böyle bir şeye? Hani, "Biz nasıl bunu yaşadık? Biz ne ne atlattık?" dediniz mi?
Evet. Hı hı. <chuckles> Ya, tabii aradan seneler geçtikten sonra gülüyoruz ama o zaman hiç komik gelmemişti bize. Ama, işte, mesela, hani, ondan sonra da bir şeyler yaşadık ama orada yaşadığımız zorluktan sonra mesela ilk sefer geldik ya, ondan sonra gezdiğimiz, işte, 9-10 ülkede ben hiç zorlanmadım. Yani, en zorunu gördüm ve ondan sonrası benim için çok keyifli geçti gibi oldu.
Hı hı. Evet. Evet. Yani, eee, peki arkadaşınla sonra, ımm, arkadaşlığınız, hani, bu yoldaşlık aslında. Hani, ilk başta böyle bir şeyi paylaşmak, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat. Öncesinde samimi miydiniz ve sonrasında devam ettiniz mi? Onu da merak ettim şimdi.
Hı hı. Evet. <chuckles> Tabii, tabii, yani, eee, benim liseden arkadaşımdı. Aynı üniversiteye gitmiştik ve, hani, üniversitede arkadaşlığımız devam ediyordu ve, hani, Erasmus sınavına da beraber girmiştik. Böyle
Hı hı. Evet. Çok güzel ya. Aslında bir yoldaşlık yani bu.
Evet. Yani, ondan sonraki süreçte de hâlâ arkadaşız. Eee, çok yakın arkadaşım.
Ha ha, çok güzel, çok güzel. Eee, peki sonrasında, böyle, bir hayat planı mesela, yeniden böyle bir şeyi, eee, hani, planlamak, eee, yeniden böyle bir macera ne hissettirirdi sana?
Hı hı. Ya, arkadaşımla biz ondan sonra, mesela, Türkiye'de, eee, ilk defa otostopu da onunla çektim, o otostop çekiyordu mesela. Eee, biraz daha, böyle, şeyleri seviyor. Ben çok fazla sevmem. Çok da güvenli gelmez bana ama bir gün, işte, eee, bir yerden otostop çekmiştik Ankara'ya. Oradan biz tek arabayla gittik ama ben yine tavsiye etmiyorum kimseye çok mantıklı gelmedi bana.
A, öyle mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, peki, oradaki bir otostop ı hâli mesela, güvenmem dedin, hani, seni nasıl ikna etti?
Hı hı. Ya, o zamanlar, tabii, biraz daha gençtik herhâlde, yani, "Öyle bir heyecan yaşayalım, gidelim orada, bir, işte, Ankara'da ASPAVA yiyelim." Öyle bir, mesela, çok da mantık aramadım orada ve, hani, gittik mi? Gittik e eğlendik. Eee, akşamına da otobüse binip, ben ondan sonra başka bir yere gittim mesela.
Hı hı. Ha, anladım. Aslında, biraz macera, eee, iyi geldi mi? Mesela, böyle, bir şeyde, böyle, bir, ımm, durum ya da yaşadığınız bu olay, hani, sende bıraktığı his nedir? Sana öğrettiği bir şey, aldım, dediğin bir ders oldu mu?
Hımm. Evet. Hı hı. Ya, kesinlikle şunu öğrendim: Ya, her şey bir şekilde halloluyor o noktada. Yani, istediğin kadar kendini orada, işte, eee, moralini boz ya da, işte, ben kendimi orada, hani, eee, üzeyim vs. orada ben yine o durumdan kendimi kendim çıkarmam gerekiyor. Kimse bana yardım etmeyecek ya da yardım edecekse de o yardımı ben isteyeceğim. Ya, o noktada hemen en kısa şekilde çözüme ulaşmayı hedefliyorum artık.
Hımm. Evet. Evet. Hımm. Evet, çok önemli. Aslında, hani, bir şeylerden ders çıkarmak, eee, bu noktada çok önemli. Eee, peki, yeniden böyle bir macera olsa yine aynı arkadaşınla mı gitmek isterdin ya da böyle maceralara atılır mıydın? Şu anda tek başına yapar mıydın mesela bunu?
Hı hı. Hıı. Ya, biz mesela o arkadaşımla bütün Avrupa'yı da beraber gezmiştik, gezdiğimiz bütün ülkeleri. Eee, biraz, işte, otogarda yatmadır, işte, havalimanında uyumadır, sokakta kalmalar vs. İşte, otobüslerde uyuma gibi, hani, çok daha minimal bir bütçeyle Avrupa gezisi yapmıştık onunla. Şu an tek başıma onu yapar mıyım? Kesinlikle yapmam. Eee, o arkadaşımla bunu yapar mıyım? İnşallah yapmayız. <chuckles> E, tabii
Hı hı. <chuckles> Gerçekten mi? Neden? Hani, ürkütücü tabii, hani, bir noktada, eee, bazen Biraz peki, yaş ilerledikçe bu risk alma olayı, mesela, hani, şimdi kıyasladığında aslında zaman da, eee, geçmiş oldu. İii, bu risk alma olayıyla ilgili ne düşünüyorsun? Hani, şu an her şeye oturup, hani, enine, boyuna hesaplamak gibi, eee, bir durum, hani, daha planlı gitmeyi mi tercih edersin yoksa arada böyle bir macera da güzel mi?
He. Evet. Hah. Evet. Hıı. Hı hı. Ya, bence bu çok da maceraya girmiyor artık benim gözümde. Yani, eee, neden bir hostelde kalmayayım ya da bir otelde kalmayayım? Yani, <chuckles> artık ben, hani, havalimanında uyumak istemiyorum. Mesela, uçaktan indim, gideyim, işte, odama bırakayım eşyalarımı, bir duş alayım, ondan sonra gezmeye çıkayım. Yani, artık ben biraz daha böyle bakıyorum ya da, işte, güzel bir yemek yiyeyim, ondan sonra, işte, odama gideyim, yatayım. Yani, o ba artık bence, eee, macera kısmı değil benim için. Ben o macerayı yaşadım, artık o birazcık daha, hani, o öğrencilikte tamam da bu yaşta bence olmaması gereken bir şey.
Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Biraz, hani, her şeyin yaşına göre olduğu, eee, belki söylemek istediğin. Mesela, şo onu şimdi yaşasaydın, sinirli, öfkeli sonlanacaktı bu, hani, sende bıraktığı his, hani, "ağızda kalan tat" derler ya, belki bu histen sonra onu hissedecektin ama, eee, çünkü, hani, daha planlı, daha düzenli bir hayat, hani, her şeyin daha, artık bir de biliyorsun ne yaşayacağını. Eee, şimdi bir noktada, eee, belki de o yaşta bunu yaşaman senin için çok da büyük bir şans olmuş.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum, yani, bu konu hakkında. Ben, bu mesela Erasmus gezilerimin toplamına baktığımda, beni aslında o kadar geliştirdi ki, yani, o noktada ben Türkiye
Hı hı. Evet. Evet. Hımm, çok gezdin mi bu arada?
Yani, 10-11 ülke arası bir şey olması lazım, tam saymadım. Evet, evet. <chuckles>
Gerçekten mi? A, ne kadar fazla, bu ne kadar bir sürede?
4 ay gibi 4,5 ay gibi bir sürede gezdik bu kadarını ama
A, yani, bu sen kendi isteğinle olan bir şey.
Hı hı. Tabii, tabii, bütün planları, planlamaları i
Ha, çok güzel. Sen zaten macerayı seviyormuşsun yani, hani, belli ki, ııı, böyle bir, eee, plan, eee, seni de şaşırtmamalıymış, eee, aslında.
<chuckles> Evet. Ya, o noktada şey de vardı, bütçe planlamayı da kendimiz yaptık mesela. Hani, üzücü gelebilir kulağa ama, hani, 3 ay sadece makarna yiyip, para biriktirip gezmeye devam ettik mesela.
A, tabii, o da önemli. Hı hı. Ya, yok, yani, üzücü değil aslında bir amaç uğruna gayet güzel, yani, hani, sağlıklı, sıhhatli geçirdikten sonra. Iıı, gerçekten çok keyif aldım, çok, ııı, çok tatlı bir sohbet olmuş oldu. Teşekkür ediyorum tüm içten paylaşımların için.
<chuckles> Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani, gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Evet, görüşmek dileğiyle, görüşürüz.